Et si aujourd'hui, heu, il y a une personne dans ton entourage, heu, qui aurait envie de faire comme toi, heu, ben, en gros, de partir de la France pour vina s s'installer aux États-Unis, est-ce que, par rapport à ton aventure et l'expérience que tu as, tu lui donnerais des conseils? Ou tu lui dirais de faire plus d'une certaine manière plutôt qu'une autre? Est-ce qu'en plus, heu, par rapport à à ton époque, c'est différent, aujourd'hui?
Bah, je dirais à cette personne de d'apprendre l'anglais d'abord, de de de de pas surtout si la personne a l'intention d'y rester longtemps comme moi, heu, j'y suis restée, heu, d'ap de bien apprendre l'anglais, hein, pendant au moins d'avoir un niveau, au moins de B2, hein, B1-B2, comme ça, heu, ils seront pas perdus, heu, ne pas venir, heu, sans, mmh, sans savoir parler la langue, le du tout et puis, de, beh, de bien planifier leur voyage, mais maintenant on peut, heu, planif bien planifier son voyage avec, heu, l'internet, il y a les les ressources, heu, l'information, heu, sont multiples, innombrables, heu, donc heu, on a tous les outils pour, heu, pour bien planifier un voyage, maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, enfin, on avait certains endroits où on pouvait s'informer mais c'était pas, heu, la même chose.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Bien sûr. D'accord. Mouais, ouais, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets, heu, qui se font sur le long terme, hein, que tu fais, heu, même peut-être peut-être encore aujourd'hui, hein, heu, qui qui sont lents et mais mais tu restes quand même mo motivée malgré tout?
Oui.

Oui ben je suis, heu, en train de suivre une formation là pour obtenir un un diplôme d'enseignante, heu, du français en tant que langue étrangère et ça alors s é initialement c'était, heu, un programme qui allait durer 1 an, mais je me suis rendue compte récemment que, heu, passer tous l'exac les examens en même temps était une chose, heu, peu réaliste pour moi donc j'ai décidé de b de de repousser la date de certains examens. Je vais en passer, heu je vais les passer en plusieurs étapes, c'est-à-dire.
Ah oui. OK. Ah ouais, c'est intéressant, heu, donc heu heu, être prof de français aux États-Unis donc. C'est ça, hein?
Ouais. <chuckles> Ouais. Oui, ouais, ouais, enseignante, mais j heu, virtuellement, hein, je fais q je fais que du télétravail.
D'accord. OK, ça marche donc c'est, heu, ouais pour, heu, des personnes plutôt adultes alors j'imagine dans ce cas-là.
Ouais.
OK, très bien. Vachement intéressant ça, heu, de faire ça aux États-Unis. Heu et donc ça ouais, c'est c'est c'est très long et donc tu restes motivée, puis c'est pour des raisons financières qui te motives ou c'est, heu, plus, heu, vraiment l'envie de transmettre par exemple, heu, ta langue natale?
Heu, non moi ce qui, heu, je suis en train de préparer ma retraite. Parce que maintenant on le sait aujourd'hui que de on a de moins en moins de chances de pouvoir subvenir à à ses besoins en en comptant uniquement, heu, sur la retraite. Surtout aux États-Unis, hein, donc si je veux si je veux vivre une vie portable, il va falloir que je travaille un petit peu, mais bien sûr je veux pas travailler 40 heures, ni 20 heures. Je veux travailler pas plus de 10 heures donc le diplôme que je vais obtenir ça me permettra de m'inscrire sur des plateformes qui sont moins grippe-sous que celles, heu, qui demandent pas de diplôme et de gagner, heu, de mieux gagner ma vie et pas avoir à travailler, heu, heu, toute une journée pour, heu, pour pouvoir, heu, joindre les 2 bouts.
D'accord. Ah oui, bah aux États-Unis, heu, ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, ouais. Bah écoute, c'est très intéressant en tout cas je te remercie de m'avoir partagé ce récit, heu, rempli de courage, de détermination et puis aussi, heu, peut-être de résilience, hein. Puisque c'est l long, lent mais heu, voilà, heu, aujourd'hui, heu, bah tu vis une vie incroyable donc je te remercie vraiment de m'avoir partagé, heu, bah toutes ces petites anecdotes.
Eh bien merci d'avoir été, heu, patient et de m'avoir, heu, écoutée.